Ya, aslında, ııı, gerçekten herhangi bir yerde herhâlde yerel bağlantın, arkadaşın, tanıdığın olması herhâlde gerçekten önemli bir faktör. Hem neyin nasıl yapılacağını hem küçük incelikleri hem belki, işte, devlet işlerindeki incelikleri hem özel hayatta hem okulda, işte, vs. eee, farklı bir dokunuş gerekiyor çünkü zor, yani, öbür türlü tek başına. Peki, yabancı gene var mı öyle, işte, olduğun ortamda çok fazla lokaller dışında?
Hıh. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Evet, yabancı arkadaşlarım da var, eee, göçmen olan. Eee, onlar da, işte, dertleşme konusunda devreye giriyor, işte, hani, eee, göçmenin derdinden göçmen anlarmış misali. Eee, o o konuda da böyle bir destek oluyor. <chuckles> Böyle bir duygusal destek oluyor. Evet. Hı hı.
Hıı. Göç edenler, aynen öyle. Ay Peki, ş şeyi merak ettim ya sonuçta, hani, sen onu yaşıyorsun da yabancı, eee, insanlar da aynı dil bariyerini yaşıyorlar mı mesela? O o ortak bir, eee, sıkıntınız herhâlde, değil mi?
Evet, onlar da yaşıyorlar. Hı hı. Evet, onlarda da bir ortak bir dert var. Eee, bu bağlamda da ortak bir, eee, problemimiz oluyor.
En azından dertler insanı birleştirir, oradan da bir enerji olur. O da bir bir şeydir. Beraber uğraşırsınız, destek verirsiniz. "Sen ne yaptın, seni nasıl gidiyor?" diye. Yani, bir mücadele, yani, ama güzel, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim güzel paylaşımların için.
Evet. Kesinlikle Kesinlikle. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.